Eee, şöyle, emm, aslında bir şeye başladıktan sonra, eee, onu devam ettirme çünkü işte işte, 2000 kişi siteye abone olduğu için bir de, emm, bir yerde bir altyapı oluşturdum, hani, bir şey yakaladım bunu kaçırmayayım, hani, bunu bir şeye dönüştürmeliyim hissi oldu aslında. Eee, hem bu duygu hem, işte, işimi yarım bırakmam bir de o dönem dediğim gibi işten çıkarıldığım için herhâlde o bana bir başarı öyküsüne ihtiyacım vardı. E, bir de insanlar, işte, yok yapamazsın edemezsin deyince herhâlde hırslandım. Bilmiyorum ama şu şöyle bir, eee, geri bildirim, yani, geriye dönüp baktığımda sanıyorum ben biraz ama tutku çok önemli tutkulu da bir insanım ama tutkularımın da biraz esir olmuşum aslında, işte, yok aboneler
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Neyi göstermek istedin orada? Hani, emm
Aslında bir şey göstermek istemedim, bir şeye başladım bunu layığıyla yapmak istedim, bu aslında evet, evet, çünkü işin
Hımm, sorumluluk olarak mı daha çok, yani, aldığım sorumluluğu yerine getirmek?
Hem öyle bir de işin dinamiği öyle ya, ben mesela şöyle değil, fazladan çalışıp daha çok para kazanayım gibi bir şey değil. Yaptığınız işin gerekliliği bunlar, yani, bu işe girdiysem o sistemi de kuracağım, abonelik sistemini o işte D&R'larda da satılacağım, bunun için ön giriş bedellerini de ayarlayacağım, şunu da yapacağım, hani, büyük bir der i
Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Hı hı. Her şeyiyle en iyi şekilde yapacağım, eee, ne olması gerekiyorsa. Peki, ş şimdi yapsan nasıl yapardın? Geriye dönüp aynı şeyi yapmak istesen, tekrar bir dergi çıkarmak istesen yine aynı şekilde mi davranırdın?
Yani, bir işe girmişken, evet Öyle. Şu an aynı şekilde davranmam daha en başta, eee, kesinlikle bir ortakla, hani, eee, benimle sorumluluk paylaşabilecek, hani, çalışan olarak hizmet alan biri değil de zaman zaman, işte, paslaşabileceğim bir yol arkadaşım. Yani, ımm, ekip arkadaşım mı diyeyim, iş arkadaşı mı diyeyim? Yani
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, yol arkadaşı o projede, hı hı, profesyonel yol arkadaşı. Pek
Yol arkadaşı daha güzel, ortak daha gũzel. Hı hı, biriyle girerdim herhâlde.

E, şöyle ben öncelikle, eee, kendime inanan, kendimi geliştirmeye de inanan biriyim. Ayrıca, ııı, her şeyi de bilmek zorunda değilim, bu konuda açık o olmam, ya, ben bir matbaacı kadar ofset baskının bütün detaylarını, işte, hangi kodlarla pantone'ler basılıyor, bunlar ya da bunların hepsini ya da bir ajans diliyle bilmek zorunda değilim. Sonuçta bu işin fikri benim. Ben sektör bilgimle hep ön plandaydım ve çevremle, şeflerle ilişkilerimde. Bunlardan bahsediyordum bu tip kişilere de, hani
Hı hı. Doğru. Hı hı. <giggles> Hıı. Hı hı. Yani, her şeyi bilmesem de, eee, bir kısmını bilip ama yönetici vasfımla bunu halledebilirim cesaretiyle girmişsin galiba, anladığım kadarıyla.
Yani, aslında, bu kadar da zor olduğunu bilmiyordum, onu da söyleyebilirim. Yani, derginin aslında bir şey de bilmiyordum. İşte, bi planlamada, tabii, birçok şeyi planlamıştım da bir yandan o dönem benim işe ihtiyacım da vardı. Iıı, yani, bir başarı öyküsü dediğim, işte, işten çıkarılmıştım, sıkıntılar yaşamıştım falan. 1.5 yıl bu proje üzerinde çalıştım, bir blog açtım. Orada, işte, bir sürü, ııı, ne denir, bir, eee, data topladım diyeyim, yani, hani, birçok kişi oraya kayıt oldu, yani, dergi birdenbire fikrim geldi diye çıkartabileceğiniz bir şey değil, 1.5
Öyle mi? Nasıl düşünmüştün öncesinde yani o planlamada? Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Ha, altyapısını oluşturdun önceden. Hı hı.
Tabii, tabii, yani, 2.000 kişi falan üye olmuştu, pastacı.
O! Epey de epey de kişi üye olmuş öncesinde.
Evet, çok tanın tanındım ama bunun için her hafta sonu gönüllü bir şekilde, Türkiye'nin herhangi bir şehrindeki bir pastacılık festivalinde sırtıma bir roll up alıp, eee, markamı, "Ben buyum," işte, "bu projeleri yapacağım. İsmim bu," işte, "bu sektörde bunları yapacağım," diye data topladım. Yani, bu sürede beni herkes çok tanıdığı için -çok emek verdim, tabii, bunun için ben hep buna güvendim, onu diyeceğim. Yani, hani, çevre ve dergi kendiliğinden sonra, işte, ilk aboneliği duyurduğum gün, eee, kaç kişi, 230 kişi falan abone oldu. <giggles> O kadar piyasaya hazırlamıştım ki çünkü.
Hı hı. Öyle mi? A! O kadar. Hı hı. Hımm. Hı hı.